Ja, würde ich schon sagen: „Genau.“ Also, ich finde, äh, das das man sich so seine eigenen Arbeitskonditionen schaffen kann. Das trägt auch sehr stark dazu bei, ähm, ja, und ich muss sagen also, ich kann hier auch immer mal wieder Sport zwischendurch machen. Das, finde ich, motiviert mich auch, äh, allein schon morgens aufzustehen, dann geht's direkt aufs Rudergerät. <snorts> Ähm, und so startet der Tag dann auch direkt gut.
Mhm. Mhm. <chuckles> Okay, also, äh, zusammengefasst gesagt: „Bist du ja praktisch das das Paradebeispiel für jemanden, der morgens, ähm, motiviert aufsteht und dann auch produktiv arbeitet.“ Äh, nun hat allerdings nicht jeder Mensch, ein Rudergerät, oder ein schön einen schönen Arbeitsbereich. Was würdest du denn Menschen raten, die morgens vielleicht nicht aus dem Bett kommen, um zu arbeiten?
<snorts> <snorts> Mm. J